Đúng rồi bạn, mình, à, đăng ký một cái khóa học nghiêm túc và thực sự may mắn. Ừm, may mắn thực sự là ở đó l cái cái lần đó là có một cái trường đại học ở bên bên Mỹ á, người ta tổ chức một cái cái cuộc, à, cuộc thi, cuộc đua, và trong cái cuộc thi, cuộc đua đó là nó <coughs> nó cho người người học á, để học miễn phí hết các các cái kh cái kh khóa học đó luôn và họ cấp cái chứng chỉ miễn phí luôn. Ờ, ơ, giúp chứng chỉ miễn phí luôn, và khi mà mình chỉ cần học thôi, tức là mình chỉ cần học và mình đạt được, ừm, càng nhiều chứng chỉ thì sẽ, ừm, càng sớm nha, càng nhiều chứng chỉ và càng sớm thì sẽ đạt được cái mức rank, à trong top 500, a, người người học nhanh nhất chẳng hạn, thì sẽ được thêm một cái, ơ, voucher là thi lại cái cái, ưm, cái chứng chỉ đó vào năm sau nữa. A!
Ồ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Trời, cũng hên nha, à, tín hiệu vũ trụ á. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Wow, hay quá ta, tính ra là cũng có những cái sự mượt mà nhất định, ơ, gọi là, bôi trơn cho cái con đường đi học của bạn ấy, ờ, cũng hay bạn có cảm thấy may mắn vì cái sự việc đó hông? Kiểu như là, nhờ đi sai đường như vậy mà bạn có thể tìm được một cái chương trình học nó tốt như vậy á.
<laughs> Đúng rồi. Ờ, thật sự là mình nghĩ là cái con đường của mình nó nó như thế rồi ấy, <laughs> cái sự may mắn ờ, đúng rồi, cái sự cái định mệnh luôn, giống như có ai vẽ đường cho mình là mình cứ đi tự đi thế. Ơ, kiểu như, ờ, ừm, tức là cái cái sự may mắn đó nó cũng phải đi kèm với lại những cái quyết định trước đó của mình á, ơ, thì lúc đó mình mình thay đổi ừm, đúng rồi, thì đó, những cái quyết định đó mình thấy là nó hợp lý, và, ờm, làm sao mình phát hiện ra được cái, a, cái chương trình đó thì cũng là do do mình đã theo dõi những cái kênh mà nó liên quan đến cái kiến thức đó ờ, t đã cá nhân hóa cái nội dung của nó.
À, nó định mệnh, đúng hông? Ừm. <chuckles> OK, OK. Đúng rồi, kiểu, những quyết định trước dẫn đến quyết định bây giờ, đúng hông? Ừm. Ừm. <laughs> <chuckles> Đúng rồi, hay nhỉ? Ừm, ồ, vậy sau cái đợt đó nha, ừm, sau cái đợt đó là sau khi bạn học xong cái chứng chỉ đó thì bạn có làm thêm cái phương pháp nào nữa để mà bạn cân chỉnh lại cái con đường của bạn hông, sau khi bạn đã học xong rồi?
Ừm, thì, à, khi mà mình đã học xong rồi thì mình sẽ mình gửi đơn kèm với cái chứng chỉ đó, tức là cái cái, a, cái bằng cấp của mình á, nó là về, à, khoa học máy tính nên là nó khá chung chung. Nhưng mình có chứng chỉ này rồi mình sẽ ờ, đúng rồi, khi mình có chứng chỉ này rồi mình sẽ cụ thể hóa hơn là cái việc là, à, "Tôi tôi rành trong cái lĩnh vực này nè, đó, thì mà bạn bạn tuyển bạn có yên tâm, bạn không cần phải, gọi là, ờ, phải đắn đo tôi có biết hay không." Ừ, đúng rồi.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, nó cũng không có được, ờm, cụ thể lắm, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Đào tạo lại. Ừm, đúng rồi, rất là hay nhỉ. Ừm, vậy nha, sau khi những cái biến cố đó xảy ra đó, bạn nghĩ là cái điều gì sau tương trong tương lai sẽ giúp bạn là biết cái con đường đó là đúng hay không, để mà lỡ mất thời gian phải quay xe đó?

<chuckles> Thì, ờ, nếu như trong trong nghề nghiệp công việc nhá, mình sẽ nghiên cứu thị trường công việc trước và mình sẽ có một cái dự đoán, ờ, trong tương lai gần là s nó sẽ có ô kê hay không nếu như mình làm cái công việc đó. Ờ, nếu không thì mình sẽ phải có một cái, ừm, backup plan tức là mình có một cái cái kế hoạch dụ trừ, à, một cái hoặc ừ, hoặc là một cái cái công việc nào đó mình có thể nhảy sang mà mình thật sự mà yêu thích luôn. Ờ, tại vì cái
Ừm, ừm. À, ô kê, kế hoạch dự phòng, ừm, ừm. Ừm. Ừm, cũng hay nha, tức là nên nên có cái kế hoạch sự dự phòng, đúng hông? Ừm, ừm.
Ừm, mình tại vì cái tuổi nghề của cái ngành công nghệ này á nó thật sự là không không quá lâu đâu bạn. Ờm.
Ừm, nhiều khi nó cũng hơi hơi hẻo, đúng hông? Ô kê, ô kê.
<chuckles> Đúng rồi, nó nó hơi nó hơi cụt, tại vì, ờ, thường những cái doanh nghiệp á họ sẽ tuyển người trẻ là thứ nhất, tại vì những người trẻ họ sẽ học được nhiều cái kiến thức mới của những cái công nghệ mới. Đó là và họ có sức trẻ nữa, <chuckles> dễ bào hơn. <chuckles> Đó, thì nó, ừm, trả lương mức lương, gọi là, cũng thấp hơn. Nhưng mà khi mà mình ở lên một cái level cao hơn rồi, thì sẽ phải họ sẽ trả nhiều tiền hơn và cái kiến thức của mình á nó phải chắc, nó phải, gọi là ờ, đúng rồi, nó phải vững, gọi là, như như như những cái nhà nhà nghiên cứu vậy đó, ờ, đại đại vậy đó. Thì, à, thì mình mới có có cái chân trong cái, a, cái coi cái cái ngành đó được, nó sống về lâu về dài. Chứ còn nếu không thì mình phải có một cái nghề khác, nó cũng nó nó nó có cái sở thích của mình trong đó, để mình là làm nó lâu hơn, về lâu về dài sau này.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, phải vững. Ừm, ừm. Ừm, mình thấy hợp lý nha. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm.